Ờ, lúc đấy là mình cũng đã lên cấp 3 rồi, ông về lên cấp 3 thì ờ, sau khi mà mình xem cái video đấy xong ấy, thì hôm sau là bọn mình có một, đở, buổi đi học ngoại khóa. Thế là, ờ, cái đứa bạn của mình khi mà đi đường thì, ờ, nó ăn xong, kiểu, ăn một gói bánh ấy, đó, nó vứt ra ngoài, ờ, xe luôn. Thế là trời ơi, quay ra mình chửi nó luôn chứ, mình chửi nó luôn: "Mày đang làm cái gì đấy? Ấy, sao không, ơ ở đây có túi rác mà mày không để vào mà cứ vứt ra như thế?" Trời ơi, xong rồi, bạn biết sao không, nó còn quay ra nó bảo là "Trời ơi, còn phải như thế nữa, đâu cần, ừm, một cái, a, túi rác bé thì nó có ảnh hưởng gì đâu." Ấy, nó lại nói như thế. Ừm.
À, lên cấp 3. Ừm. Ồ! Wow! Ừm, đúng rồi. <laughs> Wow! Wow! Đúng là, à, bạn đã ý thức hơn và bạn cũng bắt đầu nhắc nhở những người xung quanh, đúng hông? Vậy thì đó có phải là những cái việc đã thúc đẩy bạn, ờ, cải thiện thói quen sinh hoạt hàng ngày hông? Bạn đã có thay đổi điều gì trong cái thói quen sinh hoạt hàng ngày để giảm rác thải?
Ừm, ừm, ừm. Ồ! Ừm, để mà nói thói quen hàng ngày của mình ấy, thì, ờ, ví như mà mình đi chợ chẳng hạn, thì mình sẽ dư sử dụng ít túi ni lông nhất có thể nếu hôm đấy là mình không có một cái giỏ gì đấy để đựng. Ấy, thì mình sẽ
Ừm. Ờ. À, chế sử dụng lông. Vậy bạn đã thay thế bằng, à, cái sản phẩm nào khác vậy để thay thế cho túi ni lông á?
Ừm. À, ờ, ở nhà mình cũng có một, ừm, vài cái đồ bằng, à, bằng bằng, ờ, kiểu, bằng tre ấy. Ấy, nhà mình cũng hạn chế sử dụng những cái rác thải nhựa này, ờ, những cái đồ bằng nhựa cũng như là, ờ, sử hướng đến sử dụng những cái, ờ, bằng tre, nhựa mà nó thân thiện hơn ấy. Và mấy cái này thì, ờ, có thể nó hơi đắt nhưng mà ở quê mình ấy thì nó cũng rẻ thôi, và nhiều người làm, ấy, cho nên là mình
À, túi tre. Ừm. À! Tức là ở quê bạn là, kiểu, cây nhà lá vườn, đúng hông? Có nhiều người người ta làm cái đó người ta bán, thành ra nó không có bị xếp vào hàng thủ công mỹ nghệ như là ở trên các thành phố lớn, hàng mà hay được gán mảng là hàng handmade á, hàng hàng thủ công và bán với giá rất là cao, đúng hông? Thường là chỉ có khách du lịch người ta mới mua thôi, ùm. Ừm, ừm, ờ, cũng ừm.
Ừm, ừm, ừm, ừm. <laughs> Đấy. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Chuẩn, chuẩn luôn! <laughs> Đấy, cho nên là, ừm, gia đình mình cũng gửi lên cho mình xài, đấy.
Cũng rất là tiện ha! Nói chung là được gửi từ quê lên, à, đồ cây nhà lá vườn và giá cả thì phải chăng. Vậy thì á, ừm, bạn có gặp khó khăn gì trong những cái ngày đầu khi mà bạn mới bắt đầu ý thức tới cái việc giảm rác thải hông?
Ừm, ừm, ừm, ừm, tiện lắm. Ừm.

Ừm, nó rất là hay.
Wow, họ sử dụng hộp giấy hoàn toàn, đúng hông bạn? Ừm, rất là đúng ha.
Ừm, ừm, ừm, đấy, đấy, đấy, đấ, xong rồi nhá, ừm, ừm. À, xong rồi là mình cũng ưu tiên, à, là mua, ưm, trực tiếp, chẳng hạn, mua trực tiếp thì nó sẽ, kiểu, ờ, mình đi mua thì sẽ đi mua hai người, ờ, một người, ờ, cầm một người lái, đấy, thì <laughs> ờ.
À, thì ra là phải mua 2 người hả? Cái đặc điểm của cái việc mua 2 người này nó có lợi ích gì vậy bạn?
À, thì nó nói chung là khi mà mình đi mua đồ ấy, ví dụ như là những cái đồ to chẳng hạn gì đấy, thì, ờ, thường thường nếu mà mình không có người để cầm ấy, thì mình hay có những cái túi ni lông nó bọc ở ngoài. Đấy, ờ, đúng rồi.
À, lỉnh kỉnh, lỉnh kỉnh, đúng hông? Còn có người đi cầm thì bạn phải đỡ mang túi ni lông về, đúng hông? Một cái cách rất là hữu ích luôn á.
Ừm, đúng rồi, mình đỡ <laughs> Mình bớt phải mang mang đồ, ờ, rác về nhà ấy, mình hạn chế như thế cực.
Chà. Ừm.
À, đấy, xong rồi.
Wow, vậy thì ừ, vậy thì á bạn có tự làm đồ dùng để mà hạn chế mua mới luôn hông? Bạn có thử bao giờ chưa?
Ừm. Ừm, làm đồ dùng ý, thì thực ra là mình cũng cũng ít lắm, kiểu, dường như là không có, dường như là không có, à, mình tự làm những cái món đồ nào đấy. Ờm, ừ, dường như là không có, mình chỉ có mua những cái đồ, ờ, mà nó tiện lợi cho cái, ơ, cuộc sống của mình thôi nhưng mà nó sẽ, à, giảm thiểu nhất có thể về túi ni lông và đồ nhựa. Nhất là mình thấy là có có cái, a, pin pin pin ấy, cái pin con thỏ ấy.
Ừ. À. Pin hả? Pin năng lượng mặt trời hả bạn? Hay là pin gì?
À, pin con thỏ ấy, đấy, thực ra là cái đấy nó rất là ô nhiễm môi trường, nhất là, à, chì khi mà mình vứt ra ngoài môi trường ấy, thì mình cũng hạn chế, ờ, vứt ra ngoài và, ừm, kiểu, bọc lại bằng một cái túi gì đó cho nó kín ấy, ờ, thì nó sẽ bớt ô nhiễm hơn. Ừm, ừm, ừm. <laughs>
Ồ. Ừm, chính xác luôn. Chính xác luôn á ha, rất là hay. Vậy thì á, ừm, một cái câu hỏi cuối cùng cho bạn ha, ờ, cái việc mà nếu mà để khuyên một cái người nào đó đi, để mà giảm rác thải và sống xanh hơn thì bạn sẽ khuyên họ điều gì?
Ừm. Ừm.